Genau, immer wieder dieses: „Kannst du bitte langsamer sprechen? Ich verstehe dich nicht.“
Aha. Und war das dann okay für die oder? Ah, die Deutsche. <laughs>
Ja, ja, nein, nein, nein. Nein. Hier die hier die Menschen sind extremst zuvorkommend, muss man sagen, dass sie sich anpassen, dass sie dann auch immer wieder sagen äh, wenn ich sage, so: „Tschuldigung, ich spreche nicht so gut. Du musst dich überhaupt nicht entschuldigen. Ist ja so toll, dass du überhaupt, äh, reden kannst.“ Also, doch.
Ja, das ist schön. Ah. Ja, die Sprache hört sich ja auch sehr schön an, ne? Also
Ja, das macht Spaß, Italienisch zu reden.
Also, mittlerweile machts dir auch Spaß, ja? Also ah, okay, ja, schön. Ah. Und jetzt halt, wenn du dich, ähm, von von Anfang bis jetzt, ähm, bewerten müsstest, von 1 bis 10, angefangen hast du wo, also 1 schlecht, 10 gut.
Genau. Ja. Hm. Habe ich vielleicht angefangen bei 2, 3, würde ich sagen, so was? Ne, noch lange nicht. Also, ähm, noch lange nicht. Vielleicht so, 8.
Okay. Und jetzt 10? Was? Man unterschätzt sich immer. Also, ich sage auch, mein Englisch ist nicht gut und dann die a die sagen immer: „Was? Also, du sprichst ja besser wie manch andere hier." <giggles> Ne, also man man man ist immer sehr bescheiden, glaube ich. <chuckles>
Ja, ja, das tut man auch. <giggles> Ja, vielleicht, ja, vielleicht, ja. Ja, ich glaube auch. Meine eigenen Ansprüche an mich sind höher auf jeden Fall als die von außen. Das kann ich schon unterschreiben.
Ja. Ja, und kommst du jetzt 'n bisschen höher, ja. Ja. Aber kommst du jetzt zurecht auf Arbeit und, ähm, so privat mit der Sprache? Also, kommst so rum? Ja, das ist schon gut.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nein, ich kann mich fließend ausdrücken und auch jetzt, wenn ich mit Italienern zusammen bin und nur Italienisch gesprochen wird, ich verstehe das, dass ist nicht mehr so anstrengend. Vorher war echt dann immer
Ja, es kommt mehr natürlich, ne?
Genau. Vorher war ich immer so müde dann auch, wenn ich nach so 'nem Mittagessen oder, a Dinner irgendwie mit, äh, ne, den Italienern nach Hause gekommen bin
So ja. Ja. Da qualmt der Kopf, oder? <giggles>
Genau. Total, das diese ich bin so k.o. und weiß gar nicht wovon, aber es war einfach diese Transferleistung im Kopf, ne?
Ja. Ja, ja. Das verstehe ich voll und ganz. Also, ähm, da kommt dann so 'n Punkt, wo es dann so ganz normal ist, ne? Man man hört es einfach. Es ist ja, man denkt gar nicht mehr ans Übersetzen. Es ist es machts von alleine, ne? Und das ist der Punkt, wo du gut bist.
Genau. Genau. Und man de denkt auch nicht mal, wenn man spricht immer so, ähm, äh, dass ich jetzt 'n deutschen Satz übersetze, sondern irgendwann fängts an, auf Italienisch zu denken. Manchmal erwische ich mich sogar dabei, dass ich auf Italienisch träume.
Ja, ja. Genau.

Hm, das nicht so, obwohl das genauso ist. Also, mit den Zahlen ist es tatsächlich so im Italienischen, dass man die Zehner zuerst sagt und dann das was ne, die Einer dahinter, wie im Englischen auch. Ähm, genau, aber das passiert mir nicht so, ne. M-m.
Wo dein Gehirn vielleicht in Italien denkt und es dann genau so übersetzt. Ja. Ah, okay. Ja. Ne? Ah, dann bin ich 'n Einhorn. <laughs> So so was ganz Spezielles. <laughs> Ja.
Jeder hat so sei seine Dinge, ne, die die man dann verdreht oder eben Worte benutzt. Manchmal denke ich auch: „Jetzt habe ich aber 's ganz komische Satzstellungen gesagt“, ne, im Deutschen, die man nicht sagen würde, also
Ja. Ja, genau, genau so was. Oder ich sage Sprichwörter. Ich weiß manchmal nicht, ob die Sprichwörter in Deutsch vorkommen oder in Englisch. Und dann übersetze ich die, und dann sagt jemand: „Ah, das ist aber 'n Deutsches, oder?“ Und dann: <sighs> „ja, macht ja gar keinen Sinn, ne, so.“ Ja. Passiert dir das?
Mhm. Ja, ja. Genau. Ja, das kenne ich auch. Ja, ja, das kenne ich auch. Ja, ja. Aber eben manchmal selbst so
Ja. <laughs> Ja, das wird manchmal unangenehm. Und dann musst du das erklären. Und dann: „Bah, das ist ja voll komisch, dass ihr so 'n komisches Sprichwort benutzt.“ Ja, aber in Deutschland i wäre das halt ganz normal, würde jeder verstehen. Aber also, es kommt schon mal zu unangenehmen oder auch lustigen Situationen. Hast du das auch schon mal so, dass dir das unangenehm war oder eher lustig?
Mhm. Mhm. Eher lustig meistens, ne, wenn sich schon mal so, äh, ver so so Dinge, die man total falsch übersetzt dann oder so. Aber ich, äh, wüsste jetzt gerade gar nicht so 'n akutes Beispiel, aber es sind schon, ähm, sehr lustige Sachen zustande gekommen, wo ich dann ges ja, aber im Deutschen würde man das so sagen. Und aber hier kannst du das überhaupt nicht so sagen. Das heißt was ganz anderes da, ne? Oder ist dann was Anzügliches oder so.
Ah, okay. Ja. Ja. Ja, ja. Passi passt nicht rein. Ja, ah, ja, also, ich finde es für mich peinlich, weil die anderen halt lachen, ne, also ja, ist sehr
Ja, ja. Ne, oder gucken dich auf einmal mit ganz großen Augen an, so ungefähr: „Was hast 'n du da jetzt gesagt?“, so, ne?
Ja. „Was redet denn die?“ Ja. Oder wie gesagt, ich habe schon Sachen einfach wirklich wortwörtlich übersetzt, ne? Also, das hört sich dann, wie du schon gesagt hast, auch manchmal so an wie, als würdest du grad 'ne neue Sprache lernen. <laughs> Aber du, es hat mich sehr gefreut, mir mich mit dir da drüber zu unterhalten. War sehr spannend. Und, ähm ja, danke dir.
Mhm. Ja.

Also, die Gegend, wo ich, äh, lebe, ist, wenn sie denn Italienisch reden, dann he reden sie 'n sehr sauberes Italienisch, was man sehr gut versteht. Ähm, m m ich würde jetzt sagen, hochitalienisch, ne, also für mich
Okay. Ja, ja, ja, Hochdeutsch und Hochital verstanden, ja.
gut verständlich. Äh, aber die Region hat noch mal 'ne ganz eigene Sprache, die nicht mehr so viel mit Italienisch zu tun hat, sondern es ist mehr so 'n Mischung aus Französisch, Italienisch, Latein und was n weiß ich nicht was. Und das versteht man nicht. Ne, das sind ganz andere Worte.
Ah. Oh, weia. Also das da da machst du zu. Das da versteht man nix mehr.
Ne, also mittlerweile verstehe ich schon so 'n paar Brocken, wenn die dann so, äh, äh, ne, reden, aber nicht wirklich. Also, ich kann dann keinem Gespräch mehr folgen.
Man muss schon von da kommen? Mhm. Ja, aber ist das die kennen auch dieses, sage ich jetzt, Hochitalienisch? Ähm, und ist das so wie Plattdeutsch und, ähm, Hochdeutsch? Also, die Leute können auch, ähm
Genau. Also alle können auch Hochitalienisch und mit mir redet natürlich auch jeder auf Italienisch, weil sie genau wissen, dass ich diese Sprache der Region nicht verstehe. Das ist, äh, noch schlimmer als 'n Dialekt. Das ist wirklich 'ne eigene Sprache.
das formale? Mhm. Mhm.